हाँ, मैं नई-नई क्रिएटिव चीज़ें सीखती रहती हूँ। जैसे मैं अ, रील्स मैंने देखा ना, तो मैं रील्स में देखती हूँ, अगर कोई डांस वांस का है, तो मैं इसे सेव कर लेती हूँ। फिर उसके बाद उसपे प्रैक्टिस करती हूँ और मुझे तो खाने का भी बड़ा शौक है। वैसे मैं बनाती भी हूँ और खाती भी हूँ, लेकिन ज़्यादातर अ, रील्स मैं जब देखती हूँ ना, ऐ ऐसी चीज़ें बन रही हैं, तो देखिए, देखने में बड़ा आकर्षण लगता है ना उसको, बड़ा आकर्षित लगता है। तो मैं उसको सेव कर लेती हूँ कि, "अरे! इसको तो देखूँगी बाद में।" तो मैं आपको बताऊँ, मैंने इतनी सेव करके रख ली हैं, मेरी जो सिस्टर है छोटी वाली, वो बोलती है, "दीदी, तुम बनाना शुरू करो, तो 1 साल लग जाएँगे इसको बनाने में।" नहीं, म मज़ा आता है।
हाँ, हाँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बताइए। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी, जी। अच्छा। अच्छा, अच्छा, च आपको खाने का ही सिर्फ़ शौक है कि बनाने का भी शौक है?
देखिए, कभी-कभी, वो मूड पे मेरे डिपेंड करता है। कभी-कभी मेरा मन करता है कि, "चलो, बनाते हैं बढ़िया।" लेकिन अजन मैं आपको पता है, क्या होता है? जब कोई बीच में डिस्टर्ब करने वाला आता है ना, मैं सोचती हूँ, "तुम ही बना लो। मैं नहीं जा रही हूँ बनाने।" लेकिन हाँ, अकेली रहती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बनाऊँ। मुझे बनाना भी पसंद है और खाना भी बहुत पसंद है। तो देखिए अ, स्मार्टफ़ोन से दूर रहने का ये भी बहुत बढ़िया तरीका अम, अ, है। मुझे लगता है कि देखिए, स्पेशली अगर मैं बात करूँ, कभी-कभी मैं मोमोज़ बनाती हूँ, तो मैं तो 2 घंटे, ढाई घंटे किचन में ही रह जाती हूँ। बड़ा लंबा प्रोसेस होता है।
हुँ, हुँ। <laughs> हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा। अच्छा, तो आप रेसिपीज़ बताना चाहेंगी, तो मैं थोड़ा-सा एन्जॉय करूँगी। हाँ।
जी, हाँ, बिल्कुल। हाँ, देखिए, एक तो पहली चीज़ तो मोमोज़ बनाएँगे आप, तो स्मार्टफ़ोन दूर रहेगा। आप गाने चला सकती हैं, टीवी चला सकती हैं, उसमें गाने लगा सकती हैं, लेकिन कम से कम स्क्रॉलिंग से से दूर रहते हैं। अर तो इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले तो स्टफिंग बनाने में बड़ा टाइम लगता है। आप देखिए, पत्ता गोभी लेंगे आप, उसके बाद उसको हम अ, ग घसते हैं, पत्ता गोभी को घिसते हैं। उसके बाद, अगर मानिए, आपके पास कोई सब्ज़ी है, जैसे गाजर है या फिर शिमला मिर्च है, तो इसको भी आप छोटे-छोटे अ, पीसेज़ में काट लो या फिर आप उसी जो आप जिससे घस रहे हो या उसी से कर दो, ग्रेट कर दो उसको। तो इससे क्या होता है ना अ, वो चीज़ें एकदम प छोटी-छोटी हो जाती हैं। उसके बाद जब वो हो जाती हैं, तो देखिए, पत्ता गोभी में से पानी बहुत ज़्यादा अ, निकलता है। तो उसको हम पहले अ, पानी को उसको निकाल लेते हैं, हाथ से या फिर किसी भी कपड़े से। उसको पूरा उसका पानी निकाल लेंगे, तो एकदम सूख जाता है वो। उसके बाद अ, मैं कढ़ाई रखती हूँ, उसमें थोड़ा-सा मिर्ची और लहसुन, ये डालकर और अदरक का पीस डालकर, उसको थोड़ा-सा ना, फिर वही जो पत्ता गोभी और जो भी मिक्स सब्ज़ियाँ हैं, मैं उसमें डाल देती हूँ, और 2-3 मैगी मसाला।
हुँ।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 अच्छा। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा। अच्छा। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। अच्छा, उसमें आप थोड़ा तेल वगैरह भी डालती हैं कि सिर्फ़ ऐसे ही?